إمم.
المهم، أنا اخدت بقى الشنطة اللي كانت معايا، وقعدت ألِفّ على أي مكان أقعد فيه، طبعًا أنا لا معايا حاجة اكلها ولا معايا حاجة اشربها ولا معايا أي حاجة في الدنيا أصلًا. فاللي هو رُحت بقى في أي حتّة؟
آه يعني أنتِ وصلتِ كده إسكندرية وخلاص ماشية في الشارع بشنطة هدومِك، و بلا هدف.
بلا هدف حرفيًا، أنا كنت كل اللي في بالي إن أنا جعانة، ما اكلتش حاجة من زمان فأنا جعانة جدًا.
امم. طَب ما كنتيش خايفة إن أنتِ المكان ما تعرفيهوش مثلًا آآ، مش عارفة أنتِ هتعملي إيه بعد كده، أنتِ كل اللي بتفكري فيه كان الأكل
لأ هو أنا الصراحة بدأت بقى جوايّا حتّة خوف كده بس كان جوايّا لسّه حتّة كبرياء اللي أنا لأ مش هارجع لهم تاني، مستحيل، خلاص.
إمم.
فلَقيت ك مكان كده كان بيبيع بقى فول وطعمية وما اعرفش إيه وحاجات من دي، طبعًا رُحت، قعدت، فأنا طبعًا مش معايا فلوس بس الراجل كان باين عليه إن هو يعني إيه حاسس إن أنا مش معايا يعني، فأنا قلت له إن أنا جعانة وجعانة جدًا ومش معايا فلوس بس أعمل إيه، فقال لي: "طَب خلاص اقعدي وأنا هاتصرّف،" وما اعرفش إيه وكده، فالمهم جاب لي ساندوتشين
حلو، إمم. إيه ده يعني الراجل وافق كده على طول إن هو هيجيب لِك أكل و سب آه.
أنا قعدت اعيط، <chuckles> هو جاب لي برضو ساندوتشين يعني ما جابليش حاجة يعني تستاهل.
<laughs> يعني هو حَس إن إن أنتِ في مشكلة وبتعيّطِي فج يعني صِعبتِ عليه.
بالضبط هو يعني الأكْل أصلًا لا شبّعني ولا حاجة، بس اللي هو أي حاجة كانت سدّة جوع وخلاص يعني، ف أنا أصلًا كنت حتّى لدرجة إن انا كنت عطشانة واتكسفت أقول له. فاللي هو خلاص يعني راجل كتر خيره.
حلو، طيب إمم، بس كويس إن أنتِ لقيتِ ولاد الحلال يعني ال يعني اداكِ أكل برضو آآ، يعني أكيد ساعدِك شويّة.

إيه ده يعني هو ساب لِك المحل كمان تقعدي فيه، يعني آآ، دي حاجة صعبة إنه حد ي يآمن لشخص ما يعرفوش إنه
ما هو قعد بقى يقول لي أنتِ شكلِك بنت حلال، وباين عليكِ ب لبسِك إن أنتِ بني آدمة بنت ناس والكلام ده، فيعني إيه تقريبًا حسّ بيَّ فقال لي: "خلاص هاقفل عليكِ النهاردة، بس بكرة الصبح يعني تدوري لِك على مكان تقعدي فيه علشان أنا مش حِمل المسئولية دي".
آه. حلو. يعني إدّاكِ فرصة برضو إن أنتِ تفكري أنتِ هتعملي إيه لتاني يوم، يعني طَب أنتِ تليفونِك كان معاكِ، أهلِك ما حاولوش يتواصلوا معاكِ في الوقت ده؟
ولا حاجة طبعًا، سِبت موبايلي رميته هناك، أنا ما كنتش مستحيل آخده.
سِبتِ تليفونِك أصلًا، كارثة دي.
آه، مش عايزاهم يوص بالضبط. فالمهم جِه تاني يوم الصبح آآ، مش لاقية مكان طبعًا أقعد فيه فقال لي: "أنتِ هترُوحي فين؟" فقلت له: "مش عارفة"، كان معاه واحد صاحبه، فصاحبه ده قال لي طَب تيجي تشتغلي عندنا في البيت لحد ما تيجي تقعدي عندنا ف هو قال لي الأول تقعدي ما قاليش إن أنا هارُوح أشتغل عندهم خدامة، فرُحت فرُحت قلت له ماشي لحد ما أهلي ييجوا، وكنت بقى يعني لسه عيّلة فاللي هو إيه مصدقة يعني، كنت لسه أولى جامعة.
آه. طَب ما خُفتيش يعني أصلًا؟ ما خُفتيش إن أنتِ
أحسن من القاعدة في الشارع. <laughs> عايزة أرُوح أشرب بجد، وكنت جعانة جدًا وخلاص بقى قلت أي حد بقى وخلاص.
آه. <laughs> حلو. طَب وبعدين عملتِ إيه يعني؟ آه.
فالمهم رُحت ما كنتش أعرف بقى إن مراته صعبة جدًا، قعدت تزعق له: "أنت إزاي تجيبها عندنا؟ ما ينفعش،" وما أعرفش إيه كلام من ده، وقعدت تقول لي أنتِ طالما عايزة تقعدي هنا بالضبط. قعدت تقول لي: "طالما هتقعدي هنا يبقى أنتِ آخرِك، زي ما بتشربي وتاكلي كده أنتِ هتشتغلي عندنا خدامة."
ما كانش عاجبها أصلًا الوضع. إمم. طَب قولي لي كان إحسا إحساسِك إيه أصلًا لما حد قال لِك الجملة دي، أنتِ أكيد يعني ما كنتيش متعودة إنه حد يكلمِك كده أو حد يقول لِك أنتِ هتشتغلي عندنا؟ إمم.
بهدلتني، بهدلتني حرفيًا. قعدت أعيط، قعدت أعيط طبعًا، واقول لها لأ وأنا عايزة أمشي، وقالت لي لأ تر مش خلاص أنتِ جيتِ وما أعرفش إيه، وقعدت بقى تزعق لي بس اللي هو خلاص ما كانش قدامي حل غير إن أنا أستسلم للأمر الواقع، مهما عملت هارُوح فين برضو، أنا ما أعرفش حتى أهلي فين يعني قعدت تسألني: "طَب أهلِك فين؟"، طَب أنا عايزة أرجع طَب ما أعرفش ما أنا ما أعرفش، <chuckles> ما فيش حاجة أعرفها فعلًا.
طَب هو أنتِ ما فكرتيش ما فكرتيش إن أنتِ تكلمي أهلِك في الوقت ده أو إن أنتِ ترجّعي البيت آآ، بَدَل البهدلة يعني عند ناس؟

أ خدت بجد القرار ده بالليل، على الساعة 02:00، 03:00 كده، اتأكدت بقى إنه كُلّه نام، عملت نفسي رايحة الحَمَّام أشوف، ولقيت بقى كُلُّه نام، فأخدت القرار بقى إن أنا خلاص أنا مش هاقعد في البيت ده ثانية واحدة، أكتر من كده خلاص.
يا رَبِّي! وعملتِ إيه؟ يعني الساعة 02:00 رعب إن أنتِ تمشي في الشارع لوحدِك.
ما هو أنا بقى كمان أنا بقى ما كانش كُلّ اللي في بالي رعُب والّا مش رعُب، أنا كان كُلّ اللي في بالي إن أنا مش هاقعد مع الناس دي تاني، الناس دي يا ما بيحبونيش، الناس دول ما بيطيقونيش، فأنا اللي هو خلاص أنا مستحيل أقعد معاهم أكتر من كده.
أنتِ كنتِ خلاص زعلتِ منهم كُلُّهم، و مش قادرة تكلِّمي حد.
جِبت آخِري بقى، لا عارفة هاروح فين بالضبط، لا عارفة هاروح فين، ولا أي حاجة، كُلّ اللي في بالي إن أنا هاخد أي فلوس بسرعة وأمشي من البيت ده.
امم. طَب وما كلمتيش حد من صحابِك، أو حد من أهلِك حد ن يعني تعرفيه ييجي ياخدِك من البيت مثلًا تغيّري جو؟
ما كنتش عايزة أكلم حد ما كنتش عايزة حد أصلًا يوصلوا له، يعني كنت عايزة أروح في أي حِتّة هُم ما يعرفوش يوصلوا لي تاني، أنا بجد كان كُلّ اللي في بالي إن أنا هاشوف حياتي بعيد عن الناس دي، كنت فاكرة الحياة وردي بقى هاطلع بقى أشوف
هتشوفي حياتِك أصلًا! أنتِ فاكرة إن أنتِ مش هترجعي تاني؟
أنا كنت عاملة حسابي إن أنا مش عايزة أرجع تاني خلاص، أنا بقى هاشوف أي شُغلانة أيًا كانت هي إيه، بس المهم ما أقعدش معاكم في البيت ده تاني، خلاص أنتم هِنتوني جامد يعني.
وفعلًا لميتِ لبسِك كُلُّه، وحَضَّرتِ حاجتِك وماشية؟
المهم أنا أر آه، Already مشيت، أنا لميت حاجتي وطلعت من البيت بسرعة، وقفلت بقى الباب بالراحة، بحيث إن ما حدش يصحى، وما فرقش بقى معايا بصراحة إحساسهم، عشان هُم ما قَدَّروش إحساسي أنا كمان. قعدت أمشي بقى في شوارع وأي حتت
امم. آه، يعني في لحظة غضب بقى، قررتِ إن أنتِ هتاخدي شنطة هدومِك وماشية، و وخرجتِ كده من غير آآ يعني هدف، ولا أنتِ راي مش عارفة أنتِ رايحة فين، خرجتِ بس كده.
بالضبط أنا فضِلت

امم.
الموضوع انتهى يعني. لحد فضلت عندهم حوالي أسبوع وشوية، حرفيًا كانت أسبوع عذاب، لحد ما فجأة لقيت مامتي وإخواتي وأخويا ومراته وكده بيخبطوا الباب، ولقيتهم ب أنا فجأة لقيتني اترميت في حضنهم ونسيت كل اللي أنا عملته أصلًا.
إيه ده! إزاي؟ إزاي عرفوا يوصلوا لِك أصلًا؟ يعني أنتِ في مكان ما تعرفيش حد فيه.
أنا اللي عرفته بقى إن هُم اتقب راقبوا الكاميرا اللي كانت قدام البيت، وعرفوا يجيبوا السواق وقالوا له: "كانت نازلة فين؟" ومنه بقى عرفوا يوصلوا للراجل وتابعوا الكاميرات وكده، المهم عرفوا في خلال أسبوع أنا فين. فجم بقى للناس وقعدوا يزعقوا لهم "أنتم إزاي تشغلوها؟ ده بدل ما تبلغوا الشرطة." وأنا بقى كنت مبسوطة إن هُم جُم، آه، طبعًا أخدت تهزيق بقى في البيت.
طَب وأنتِ كان إحساسِك إيه يعني أصلًا لما شفتيهم يعني؟ هل أنتِ كنتِ
أنا كنت طبعًا طايرة من الفرحة، أنا اللي هو ياه! أخيرًا حد أنقذني، أنا عارفة إن أنا هاتهزق في البيت طبعًا على اللي أنا عملته بالذا بس كانت أسبوع عذاب، أنا مسحت وكنست وطبخت.
امم. طَب وكل ال الغضب بقى اللي كانوا آه.
ده ه هَزَّقوني يعني، والغضب ده نسيته طبعًا، ده شُفت غضب أوحش من ده هناك يعني. <giggles>
وكل الغ طبعًا. بس دي <laughs> أكيد، آآ، طَب وهُم بقى عملوا معاكِ إيه؟ يعني أنتِ برضو سبتِ البيت في ال بنُص الليل، آآ من غير ما تاخدي تليفون
روّحت البيت طبعًا، قفلوا عليا، طبعًا زعيق ويعني قعدوا يزعقوا لي جامد، وتربية بقى، اللي هو ما أنتِش نازلة، وأي بعد كده ما بقوش بيخرجوني برّا البيت إلا لمّا إلا ما أعرفهم، ووقفوا بقى ح حرس كده قدام باب الشقة، إن هو ما ما حدش يمشيني من جنينة والا أي حاجة، إن هو يكون مركّز.
امم، فيعني كانوا مرعوبين بقى إن أنتِ آه ممكن ت تعمليها تاني؟
كان حوار، بس خلاص بقى من بعدها أصلًا ما بقاش فارق معاهم الحمد لله. ما أنا ما عدتش هاعملها تاني، كده، كده مستحيل أعملها تاني بعد اللي شُفته، <laughs> ده كان درس وحش جدًا. باقول لِك نضفت وغسلت، و كانوا بي ده كانوا بينيموني في الحمام! أنتِ متخيلة لدرجة إيه؟ ما كانوش حتى بينيموني، كانوا بينيموني على البلاط، كنت بابقى متلجة، وجايبين لي هدوم مقطعة، بس ده ح أخدوا هدومي اللي كنت رايحة بيها.
اتعلمتِ الدرس. <chuckles> للدرجة دي؟! امم. يعني